Bale, paano ka nagbibigay ng feedback ng, alam mo 'yon, hindi ka nakas nasasaktan ng, ah, loob ng tao?
Ah, okey. So, minsan mahirap magbigay ng feedback, 'no? Kaya ang ginagawa ko, iniisip ko muna kung para saan ba yung ibibigay ko, nung feedback. Kaya iisipin ko yung purpose. Para ba matulungan siya? Para maayos yung, ah, layunin niya? Tapos i ima-match ko rin kung kailan ko sasabihin. Hindi porket naisip ko na 'yon, ay, sige go na. Dapat titingnan ko rin kung kailan yung tamang panahon para oo, tama. Lalo na kung public. Naku, minsan na dapat hindi mag-aano, hindi maganda kasi sa public, yung naririnig ng iba. So, mas maganda na nakikita ko na okey na siya, free na siya, tapos yayayain ko siya sa im space is space na private konti, para makapag-usap.
Oo nga. Ayan. Mm. Ay, sabagay. Nasa lugar din, 'no? Kaya nga, eh. Ayan. Ay tama. Oo, pero sino kadalasang binibigyan mo ng ano, feedback? Ah, ano ba 'yan kapamilya, kaibigan talaga o parang, ah, katrabaho, mga ganyan ba?
Hmm, usually siyempre pa family, oo yung nauuna kasi madaling sabihin, eh, pero 'yon ang problem, eh, kapag family, sa family mo sasabihin yung feedback. Parang hindi napag-iisipan kung paano ba yung tono, yung timing, yung sasabihin, kaya 'yon, ah, lagi kong iniisip kung paano ba yung best time 'tsaka yung way, 'tsaka yung sinabi ko kanina purpose dapat, ah, focus lang sa goal. Ano ba yung goal, matulungan siya kaya aayusin ko yung mga sasabihin ko. Tas pangalawa sa mga kaibigan. Minsan kasi ano, do'n talaga makikita na isa kang tunay ng kaibigan kung nagbibigay ka ng feedback kahit na ayaw nila or masakit, pero kailangan sabihin. Sa work naman ginagawa ko rin 'yon minsan pero hindi lagi. Mhm.
Hmm, okey. Kaya nga, eh. Tama. Ay, oo. Ayan. Ay, oo. Ah, gano'n? Ah, 'di lang palagi 'no?
Oo, kasi kuwan baka ano unsolicited yung advice o yung feedback kaya tinitignan ko ring maigi. 'Pag sa family and friends kasi madali lang magsabi, eh, pero kung sa work ay hindi masyadong close yung mga katrabaho, kailangan masyadong pag-isipan talaga yung best. 'Yon talaga yung pinaghahandaan.
Oo, ayan. Kaya nga, eh. Sabagay, oo. Eh, parang naranasan mo na ba na parang 'yong ah, kung sabihin ko pamilya mo, kaibigan mo, or katrabaho mo 'yong mismong nagbigay sa'yo ng feedback?
Mhm. Ah, oo, naman. Na always, tsaka 'yon sabi ko, hindi madali para sa magbibigay ng feedback, hindi rin madali para sa mag-a-accept.
Hmm, okey. Ay, oo.
O, kaya 'yon nakakatulong talaga kung ikaw ay magbibigay ng feedback, isipin mo 'yong purpose kung bakit ka magbibigay. Kasi minsan meron 'yong magbibigay lang ng feedback to criticize. At tsaka 'yon 'pag magbibigay ka ng feedback dapat, ihanda mo rin 'yong, ah, suggestion, kung ano 'yong gagawin para mapabuti pa. Hindi 'yong magbibigay ka lang ng feedback kasi nakakahiya, magbibigay ka ng feedback tapos tatanungin so ano ang mas maigi na gagawin wala ka palang masabi. So nagmumukhang 'yong feedback mo is ah, criticism lang pang-ano lang, ah pampababa lang ng kalooban niya. Mm, tama.
Mm. Ay sabagay. Ay, oo nga, 'no? Kaya nga eh. Mm. Parang nanghuhusga lang pala sa dulo eh, 'no? Ayan. Eh, pa'no mo karaniwang sinisimulan 'yong, ah, pagbibigay ng feedback mo?
Ah, ganito. Ah, kung sa family sana or friend, "Uy, may sasabihin ako, ah, pero ito gusto ko lang gusto ko lang na ganito 'yong, nga gusto kong mapabuti ka, gusto ko maging, ah, mas maganda 'yong gagawin mo sa susunod," gano'n. So, sasabihin ko muna 'yong purpose ko.
Oo. Ah, okey. Hmm. Kaya nga. Parang simpleng suggestion lang muna sa simula, eh, 'no? Ayan.
Oo, yo gano'n. Yes. Parang ano, 'yeah, kailangan kasing ihanda 'yong puso't damdamin no'ng mag-aaccept ng feedback. Kasi 'pag hinanda mo 'yong damdamin niya na mag-receive ng feedback, mas maganda 'yong ano, 'yong dating sa kanya. Pero kung hindi pa naihanda, 'yong diretso na agad, feedback agad, ma mas sasama 'yong loob nila, magagalit.
Oo, ayan. Mm. Kaya nga. Pero ano 'yong kadalasang nararamdaman nila 'pag nagbibigay ka ng feedback? Ah, ano 'yon, parang ina-accept ba nila, sinusunod, ganyan, kung may suggestion ka, o parang ginagawa pa rin nila 'yong gusto nila?
<clicks tongue> Ah, may mga times na ginagawa pa rin nila 'yong gusto nila, pero in my part, dahil nasabi ko naman na, uhm, at least hindi ako nagkulang. Pero us usually naman, kapag naibahagi ko 'yong, ano, nai-share ko muna kung bakit kaila kay kung bakit sinasabi ko 'yon, kung bakit gano'n 'yong napansin ko, uhm, mas naiintindihan naman nila. Tsaka nakikita ko, ina-apply naman nila. Alam mo kasi, kapag, eh, 'pag magbibigay ng feedback na may puso, mas magiging mahinahon sa pagsasalita, mabagal, hindi mabilis sa pagsasalita, na, mas madali nilang mai-process 'yong information.
Okey. Ay, sabagay, oo nga, 'no? Ayan. Ay, oo. Tama ka diyan. Mm, 'tsaka mararamdaman din talaga ng mga pinagsasabihan mo na ta tawag dito, medyo ano ka talaga, 'di ba, para sinasabi mo talaga 'yong nilalaman mo. Oo, ayan.
Ay oo. Oo, tsaka ano for example, eh, 'pag sasabihin na, um, ang tamad-tamad mo, sa family sana. Ang tamad-tamad mo, magwa linis ka naman, ganito, ganito. Imbes na gano'n, parang ah, "Napadami yata 'yong pahinga mo ah?" Parang gano'n, positive 'yong ano. "Ang sipag mo matulog ah?" Gano'n. <laughs> Para magiging Oo.
Oo, 'di ba? Hmm mm. Kaya nga, parang una sa una mong sasabihin parang medyo sarcastic 'yong sasabihin ng iba, 'di ba? 'Yong mga ganyan. Ayan, pero may pinagkaiba ba 'yong paraan mo kapag kausap ang boss mo o kaya kasamahan sa team o kaibigan, miyembro ng pamilya. Eh, pa'no nag-iiba 'yong tono sa salita mo?
Oo. Ah, oo. Oo naman. Kapag 'yong higher ups o kahit na mas matanda sa kahit sa family kung mas matanda, kailangan na ano mas ma kung mahinahon ka na magsalita, mas mahinahon pa dapat. Kasi dapat mararamdaman pa rin nilang may respeto. Um, hindi porket nagbibigay ng feedback or criticism ay mawawala na 'yong respeto, 'yong paggalang.
Oo. <chuckles> Ayan. Ay, oo. Tama. Iisipin mo mataas ka na kas kapag nagbibigay ka ng feedback eh, 'no?
Ah, oo, kasi nasusubukan ko na ngayon 'yon, mm. At saka kapag may respeto kasi ka hindi nila mararamdaman na naapakan sila.
Kaya dapat respeto pa rin talaga. Ayan, oo. Mm, eh
Ah, parang 'yong feedback na binibigay sa kanila is para mag ah, map mas ah, may mag-improve pa sila. Meron kasing mga bagay na hindi nila nakikita gano'n naman tayong lahat, eh. Hindi natin nakikita lahat ng, ah, nagagawa na'tin, pero 'yong ibang tao ang magsasabi. So, thankful dapat tayo kapag nakaka-receive tayo ng feedback.
Oo, tama. <clicks tongue> Kaya nga. Ayan, oo. Tsaka 'yong feedback mo kasi parang suggestion mo na lang din 'yon hindi ka parang nagbibigay ng ano, maling impormasyon talaga, 'di ba? Oo.
Oo, tsaka hindi 'yong command. Tama 'yong sinabi mo suggestion dapat, hindi 'yong kino-command mo sila na ganito dapat 'yong gawin.
Kaya nga. Pero, ah, tawag dito mod dumating na ba 'yong time na parang ayun nagbibigay ka ng feedback sa boss mo, o kaya sa team mo, kaibigan o kaya miyembro ng pamilya, pero parang, ah, nagalit sila, anyan. Kumbaga, parang hindi nila nagustuhan 'yong sinabi mo ta's nauwi sa alitan na sigalot. Anong ginawa mo 'pag gano'n?
Mm. <clicks tongue> Ah oo, na-experience ko within, ah, the family. Kasi nagbigay ako ng feedback sa mas, ah, nakakatanda sa akin. Ayon, hindi maganda 'yong pag-receive niya kasi hindi ko no'n naihanda 'yong sasabihin ko. Kumbaga, 'yong emosyon ko no'n ma mataas. So, hindi ako kalmado. Siyempre dahil naiinis na rin ako na sinabi ko 'yon at tsaka kinimkim ko kasi 'yong bagay na 'yon, eh. Kaya 'yon hindi ko nakontrol 'yong emosyon. Hindi ko nakontrol 'yong way ng pagsasabi. Kaya 'yon s, no'ng sumunod na pagkakataon, uhm, actually sinabi ko, ah, mag-uusap puwede bang mag-uusap-usap tayo tungkol sa ganito. Gusto natin na makahanap tayo ng best solution para sa ating lahat na magwo-work para sa ating lahat hindi lang para sa akin o para sa'yo. Tapos, se nag-ask ako kung puwedeng mag-pray muna kami para humingi ng guidance.
Ah, oh. Kaya nga. Hmm. Sabagay. Oo. Ayan, maganda 'yon. Kaya nga. Ah, ang galing. Mm. Tsaka maganda rin talaga na pag-usapan talaga ng mahinahon, eh, 'no? Para hindi talaga mauwi sa ayon yong mga sakitan tsa ah, balikatan ng mga ano, salita, 'di ba? Mm.
Mm. Ay, oo. Oo, totoo 'yon. Kasi kahit na ano, kahit maganda 'yong intensyon ng pag-uusap o no'ng intensyon ng pagsabi ng isang, ah, feedback, kung hindi maganda 'yong way ng pagsabi, ayon, masisira lahat. Masisira 'yong pinaghandaan mo, sayang naman.
Tama ka diyan. Kaya nga. Kaya nga, tapos 'yong mga sinasabi mo sa kanya, parang magiging iba 'yong dating sa kanya. Kaya maganda talaga 'yong ano, tono talaga, eh, no'ng pagsasalita, eh, 'no? Oo.
Ay, oo. Tsaka 'yong ano, 'yong dapat, uhm, dahan-dahan lang, 'yong, ah, pag, ah, pana pagsasalita. Kasi minsan kapag mabilis, andoon na 'yong ano, mataas 'yong emosyon, eh, kapag mabilis 'yong salita. Mhm.
Tama. Nag-iiba 'yong ano, 'yong dating ng, ah, pagsasabi mo, 'no?
Oo. Tsaka baka hindi nila lubos na maiintindihan kung mabilis masyado 'yong pagbibigay pagsasalita.
Mm. Tama. Pero anong ilang simpleng linya o kaya paraan na pagsabi na tutulong pa, para 'di masaktan ang loob, pero malinaw pa rin na ipinapahayag mo?
Ah okey. Ganito yung parang sinabi ko kanina, ah "May gusto akong sabihin kasi, ah, gusto ko lang na matulungan kita tungkol dito o kaya puwede bang i-share ko yung, ah, fi ah, yung opinyon ko?" Ayun.
Oo. Ayan. Mm, mga simple lang pero sobrang meaningful, oh, 'di ba? Oo.
Oo, pa parang ano 'yon, eh, introduction.
Kaya nga, mm.
Kaya mahalaga yung introduction, eh, para 'yon sabi ko kanina mapaghan maihanda yung damdamin 'tsaka yung puso nung tatanggap ng feedback.
Ayan. Pero ayan, kanino mo kadalasang ginagamit 'yang linya na 'yan? Sa ano pamilya mo, ah, sa katrabaho mo, kaibigan mo? 'Tsaka nagagamit mo ba na nagagamit mo na ba talaga 'tong, ah, linya na 'to?
Ah, o ah, oo. sa yung ano yung puwede ko bang i-share yung, ah, napansin ko, yung gano'n. Usually, sa mga kaibigan o kaya baka maa sa sa kuwan naman sa trabaho, ah, baka makatulong itong ano itong suggestion na ito sabi 'yon sasabihin ko, "kapag nakikita kong nahihirapan kailangan niya ng feedback" iyon sasabihin ko. "Try mo puwede puwede mong i-try ito", pero hindi ko sinasabi, ha, na ito ang gagawin mo. Puwede mong i-consider, mga gano'n lang.
Oo. Kaya nga. Hmm. Tama. Oo. Ayan. Pero mm.
Tapos sa family naman, ang sinasabi ko, anong naramdaman mo, no'ng ginagawa mo ito, ganito yung approach mo sa ganitong sitwasyon? Tatanungin ko muna.
Ayan, tama ka diyan.
At, ah, kapag nasa nakwento na nila, "O, anong advantage, disadvantage." Tapos 'yon, "Puwede mong gawin ito," magsa-suggest na 'ko. Magbibigay na ako ng feedback.
Oo, pero dumating na ba yung time na yung kunyari kaibigan mo, ah, sinabihan mo ng feedback. Tapos parang, ah, sinabi niya rin sa iba yung feedback mo, parang hindi naman nakatulong. Tapos yung sinabihan sa'yo, parang hindi nakarating, ganyan?
Ah, ano, actually, sa akin nangya ay 'yon, sa akin nangyari 'yon, dahil hindi ko natangga ay, hindi ko maga hindi maganda yung pagtanggap ko sa feedback. So, sinabi ko sa close friend ko na, oo, sinabi ko sa close friend ko. Pero tinulungan niya ako, actually, na ano, na talagang tignan kung ano ba yung value, ano yung substance no'ng mga feedback na sinabi no'ng isang kaibigan ko.
Oo. Close friend, oo, 'di ba? Hmm. Gano'n.
Oh, yung yung yung nangyari no'n na kinuwento ko sa isang kaibigan ko, hindi na nakarating doon sa pinanggalingan ng feedback. Pero nagpapasalamat ako kasi yung isang kaibigan ko tinulungan ako na, um, tignan yung positive side 'nong mga binigay na feedback kahit hindi ko gusto.
<clicks tongue> Kaya nga. Oo, kasi merong gano'n, 'di ba? Parang nagbigay ng feedback tapos hindi ang ah, purpose talaga nila is parang hindi rin makatulong eh, 'di ba? Oo.
Ay, oo, totoo 'yon. Kaya 'yon sabi, look at the bright side, may substance 'yan, hindi mo man magagamit ngayon, magagamit mo 'yon sa hinaharap, sabi niya. Kaya ayon, tinulungan niya ako maging thankful kahit na yung feedback is, ah, parang panglalait lang, gano'n.
Ayan. Mm. Kaya nga. Oo, pero nararanasan mo rin ba 'yang mga feedback na 'yon sa social media, oo?
Ay, oo. Alam mo 'pag social media ano, maraming unsolicited feedback. Minsan nakakainis. So, ang ginagawa ko actually hindi ko na lang pinapansin. Kasi 'pag sa social media yung mga nagbibigay naman ng feedback hindi talaga nila alam yung buong konteksto, yung buong pangyayari. Kaya kung may mga nasasabi man sila na feedback na hindi maganda, negative, ah, i-ano lang, i-hide mo na lang o kaya i-delete mo para hindi mo nakikita.
Kaya nga, 'di ba? Ayan, sam Tama ka diyan. Mm. Pero tama ka do'n. Kumbaga, parang 'wag mo na lang din pansinin kasi parang ikaw rin yung tatamaan talaga eh, 'no? Kumbaga, 'yon 'yon yung purpose nila parang, ah, pansinin mo 'ko para maasar ka, 'di ba?
Ay, oo. Ay, o true 'yan. Tsaka kaya iniiwasan ko ring mag-ano sa social media, iniiwasan kong mag-post ng mga problema?
Ayan. Ay, sabagay personal na kasi 'yon eh, 'no?
Ang sabi nga nila, don't air your, don't, oo. Don't air your dirty laundry sa public. Kasi 'yon ikaw din mapapasama, magkakaroon ka ng unsolicited advice. Mm. Kaya iniiwasan ko na lang 'yon. Tsaka 'yon, hindi ako basta rin nagbibigay ng feedback sa social media. Kasi hindi ko rin alam yung pinagdadaanan nung mga nag-post. So, gano'n na lang. Minsan kasi, ah, way din naman nila mag gen oo, totoo, pero sa mga close na kaibigan ko, pamilya, ginagawa ko 'yon kung kailangan, kasi gusto kong ipakita na totoo akong kaibigan.
Ayan. Kaya nga. Mm. Ah, gano'n? Oo, parang mind your own business na lang, 'no? Oo. Simpleng share lang, 'no?
Mm. Oo. Pero 'yon, talaga namang, ah, pinaghahandaan yung paano, yung pagsasabi, ano yung sasabihin tsaka yung way ng pagsasabi kasi mahalaga 'yon para maging positibo yung pagtanggap, mm. Yung maramdaman talaga nila na ano, concern, concern ka kung bakit ka nagbibigay ng feedback.
Ayan, eh mm. Oo, yung tono talaga, 'no? Oo. Tama ka diyan. Eh, kung nag-react nang defensive o nasaktan yung mga kausap mo, ayan sa social media o kaya sa personal, eh, ano yung mga susunod mong hakbang para maayos pa rin yung usapan?
Mhm. Mhm. Ah, actually magpo-pause ako. Magpo-pause muna ako. Hahawakan ko yung kamay niya, titingin ako sa mata niya sasabihin ko, "Alam mo," al in in my sincerest voice ever <chuckles> sasabihin ko kung bakit, ah, sinasabi ko, "Hindi madali para sa'kin, na sasabihin ito sa'yo. Pero gusto kong maiparating sa'yo kung kasi gusto kong mapabuti ka." Oo.
Oo. Ayan. Oo. Ah, ganun? Oo, ang galing naman. Ayon, ah, natuwa ako dito sa ano, usapan natin ah? Maraming salamat.
Ako din. Next time ulit. Sige, paalam.
Paalam.